15 Menschen, mit denen ich irgendwie vielleicht in Kontakt kam, aber dass es da nur 3 Menschen waren, die quasi wirklich, ähm
Ja, aber das reicht ja schon. Es reicht ja auch 1 schon. Das ist ja das Problem, dass dass man dann sich so verletzt fühlt, dass dass das den ganzen Urlaub, ja, ruinieren kann. Ja, kommt drauf an, wie schlimm das jetzt war, das Hänseln, aber ja, da das das muss ja nicht die Mehrzahl sein. Weil weil dann dann hat man ja auch den Verdacht, dass vielleicht andere das noch gedacht haben und hatten sich bloß besser in der Kontrolle.
Genau. Ja.
Ja, das ist schade. Ähm, interessanterweise du hast gesagt, du bist auch schon in andere Länder gereist, wo weder die deutsche noch die türkische Kultur vorrangig ist und hast trotzdem Ablehnung gespürt. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt vielleicht Länder, weiß nicht, äh, Spanien oder Italien, äh, wo das dann den Leuten wurst ist, äh, dass du Deutschtürke bist.
Genau, genau. Ja, also die erkennen das ja nicht, ne? Also, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel in Spanien bin ich sehe ja eher aus wie ein Spanier oder wie ein Italiener als jetzt zum Beispiel wie ein Deutscher, weil es weiter im Süden ist.
Ja, genau. Deswegen dachte ich das, ja, dass du da besser irgendwie untertauchen kannst.
Ja, ja, definitiv. Ich meine es da verspür ich das nicht, aber da verbinde ich das halt auch wirklich dann damit, dass ich so aussehe wie die und dass sie das für sich nicht unterscheiden können. Also nicht wenn sie vielleicht wissen würden ich meine, die Spanier, ich liebe Spanien, ich liebe die Spanier. Ich glaube, die sind halt doch genauso wenig rassistisch quasi wie wie die Deutschen. Ähm, der die setzen sich ja auch für viele, äh, islamische Länder ein, ne? Und, äh, für Kriege auch in Ukraine und s sind wirklich 'n sehr nettes Volk. Ich liebe Spanier. Da habe ich jetzt wirklich auch noch nie was verspürt. Bei Italienern mag ich genau so. Ich meine, die Italiener ähneln sich halt auch sehr mit der türkischen Kultur.
Vielleicht wäre das sogar irgendwie, na ja, 'ne 'ne Lösung. Ich meine, wenn dich diese dieser Zwiestr Spalt im Leben immer wieder na ja, ich sage mal stört oder oder ja, emotional fertigmacht. Vielleicht wäre das 'ne Idee. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal 'ne Zeit lang da jobben könntest und einfach mal gucken, ja, wie wie würde sich das anfühlen, wenn ich einfach mal, ja, ganz woanders wohne.